Oh, Manno.
Und der war auch der guckt sich auch immer, ähm, Skispringen an. Und ich war auch einmal
Ja, aber guck mal, die werden ja auch nicht so bezahlt. Du warst auch mal 'n Profi?
Nein, ich war aber bei 'nem Skispringen-Wettbewerb dabei. In Oslo aufm Holmenkollen, ja.
Ah. Wirklich? Ah, schön und war's spannend?
Das war das war eigentlich ganz cool, weil gut für mich war Skispringen jetzt nicht so Highlight, ne, aber das Drumherum. Wir sa ich ich kann mich, äh das ist 'ne schöne Erinnerung eigentlich. Ich saß mit meinem Opa dort und der hatte dann so warme Würstchen und Brötchen mitgenommen. Und dann hatte der, äh, Tee, Kakao und Kaffee. Und dann hast du dir das und in der Kälte natürlich, ne, minus 15 C oder so.
Ja, ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, klar. Ja, dann schmeckt es ja noch mal besser. Ja.
Dann warst du da so eingepackt. Ja, also das war schon schon ganz cool.
Also ich kann mich schon begeistern, also bei uns im Ort gibt's einmal also ich bin jetzt nicht mehr dort, aber damals, gab's einmal im Jahr 'n Volleyballturnier zwischen den verschiedenen Vereinen oder Grüppchen. Und das fand ich schön, ne, so. Aber ja, ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, wenn das größer wär: „Oh, ich bin voll der Fan.“ Aber, ähm, ich schaue mir's mal an. Ähm, ja, aber so also wie gesagt, so Fußball kann ich nicht verstehen. Ich kann auch so ja, das ist alles zu gehypt. Und ich finde, andere Sportarten leisten auch viel wie, hallo, hast du mal die Cliffspringer gesehen? Das würde ich nie tun, ne? Also
Ja. Ja. <snorts> Ja, ich bin doch auch schon mal von 15 m vom Cliff runtergesprungen, aber nicht Köpfer gemacht, ne, oder irgendwelche einfach nur 'ne Kerze runter.
Bist du verrückt? 'Ne Arschbombe. Ach so, okay.'Ne Arschbombe, das ja, da hast du noch
Ne, Arschbombe tut ja da höllisch weh. Ne, ne, sch wie eine Kerze musst du da runterspringen.
Ja, ne, das würde ich nicht tun. Aber ja, oder so so, kennst du die sieht man auch im Fernsehen, die ganz, ganz oben, ähm, in 'nem Schwimmbad, also in 'nem in 'ner Schwimmhalle, unter der Decke so ganz runterspringen ins Wasser. Also, wenn die da oben also die ich habe das mal auf Youtube gesehen, die hat so 'ne Kamera mit hochgenommen. Das ist ja abartig, ne?
Ja. Ja, wenn du da oben stehst und runter guckst, ne?
Ja, das ist abartig, ne? Also ne, danke.
Und ich glaube, so Schwimmer kriegen jetzt auch nicht so viel Geld, ne?
Nein, das meine ich ja. Also das ist ja was, 'ne Überwindung erst mal und was 'n Können.

Ja. Ja.
Also wenn ich was toll finde, ähm, kenne ich meistens das Gegenüber nicht, ne? Oder, ja, kenn's zwar mit Namen, aber nicht noch die also die Spieler und so. Das ist ja krass, ne?
Ich kenne ich kenne Boateng kenne ich.
Ich Ja.
Kahn kenne ich.
Ja, und da hört's schon wieder auf.
Nein, aber, wir haben doch hier den den aus Brasilien, den Portugiesen, ähm, der von nichts aufgestiegen ist, der so gut ist. Ähm
Ach, dieser den habe ich mal im Radio gehört. Ja, ich
Ah, wie heißt der denn jetzt?
Harry Kane. Harry Kane, Harry Kane?
Ach Gottchen. Ha? Ne, ne. Ach, der ist doch hier auch Schönheitsidol und so.
Ach so, ähm Ja, ich weiß, wen du meinst. Der arrogant ist so, ne?
Ich glaube, der ist gar nicht so arrogant.
Ja, aber der macht schon so.
Ah, ich glaube, der ist gar nicht Ronaldo, genau. Maradonna kennt man natürlich, Messi kennt man.
Aber Ronaldo. Ronaldo. Ja, aber wenn ich jetzt wenn ich es dir sagen müsste, sagen wir mal, die da stehen 10 Männer und ich müsste dir sagen, wer, ähm wer ist was, wüsste ich es nicht. Ne? Also ich könnte es überhaupt nicht. Ich kenne die Namen, aber ich könnte dir nicht sagen, wer was ist. Und trotzdem kriegen die so 'n viel Geld, ne?
Okay. Ja. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt, da hast du recht.
Ja, aber wenn man das mal so vergleicht, ne? Also, du hast da die Fußballspieler
Ja.
und dann hast du Handballspieler zum Beispiel. Was 'n Unterschied? Ne. Also, ne.
Ja, ich glaube, die verdienen nicht so viel, ne?

Ne, ich unterstütze das gar nicht, ne?
<snorts> <chuckles> Ne, okay. Ähm
Also es also Sport kommt drauf an. Ich schaue mir gern die Olympiade an. Ähm, da kann ich sehen, was ich nicht kann und, äh, wie unsportlich ich bin.
Mhm. <snorts> Und deswegen schaust du dir dann gerne die Olympiade an?
Ne? Ja das bewundernswert, ne, so. Aber jetzt Fußball finde ich total überbewertet, ne?
Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Äh, ich glaube, das liegt einfach daran, weil wir uns nicht dafür interessieren. Ich glaube, äh
Ja, aber ist ja auch voll gehypt. Ne, so.
Ja. So 'n.
Also so, guck mal, zum Beispiel Fußball ist eine Sache, ne? Die kriegen viel zu hohes Gehalt für das, was sie machen, finde ich. Ähm, und so das ganze Drumherum, ja, die die Trikot verkaufen und und das Ganze Merch da so, ne? Also, was 'ne Industrie dahintersteckt, ne, das ist ja 'ne Maschine. Und, ähm
Hm. Natürlich. Mhm. Natürlich.
ja, ich finde es also ich verstehe es halt nicht. Ich bin halt kein kein Fußballfan und werde es auch nie werden. Ähm, meine Mama hat uns, also mein Bruder und mich früher in Sportverein gesteckt und hat gesagt: „So, ihr macht jetzt Sport, ihr spielt jetzt Fußball“ und, ähm, ja, für mich, es ging, ich fand's okay
Mhm. Mhm. Mhm.
aber muss, äh also von allein hätte ich mich nicht freiwillig gemeldet und gesagt: „Mama, bitte, ich möchte Fußball spielen.“ Ne, und ja.
Ja, verstehe. Ja, ich finde halt einfach, die leisten ja natürlich schon was, ne?
Ja, schon, aber hallo?
Aber die Gagen, die sie bekommen, ist einfach utopisch, ne? Also
Sind ja astronomisch, ne, hoch, Gegensatz zu anderen Sportarten.
Richtig, ja, aber noch nicht mal das, sondern nimm mal 'n Arzt, 'n Chirurgen, ja? Der dein Leben in der Hand hält, der verdient nicht annähernd so viel wie 'n Fußballspieler dafür, dass die dem blöden Ball hinterherlaufen.
Ja, genau, der leistet wenigstens was. Ja. Ja. Ja.
Aber wie ist das so schön, wie schon im alten Rom gesagt wurde, ne? Gebt dem Volk gebt dem Volk etwas, womit sie sich ablenken können und dann sind sie zufrieden.
Was wurde denn gesagt? Ach so, ja. Ja. Aber na ja, ne? Ich finde so die ganze das a alles so. Und dann ich meine, ist ja schön, dass jemand 'n Fan ist, ja, aber ist schon ganz schön teuer auch, ne?